М, я думаю, да. Просто, да, вот как бы я и так, а, <laughs> я вроде бы, наверное, вот, э, вот 2 твой совет всё-таки: пом поменьше сравнивать и всё-таки осознать как-то, что люди действительно Вот, как ты сказала, да, я же не знаю, кто за нь стоит за спиной этих людей. Ту тем более видно, что некоторые из них там 4-6 лет, да, на платформе. Конечно же, это срок.
Конечно. Тем более, мгм, это огромный срок.
То есть они уже разбираются. Да, конечно же, надо вот, э, как-то Э, да, вот, эм
Конечно, конечно!